آآ أنا في موضوع عايز أتكلّم معاكِ فيه كده، وتقولي لي آآ رأيكِ وتنصحيني أعمل إيه، لأن أنا بصراحة، متردد أوي، ومش عارف أعمل إيه. أنا آآ معروض عليَّ في الشغل، إن أنا آآ يرقوني، آخد ترقية جديدة بصراحة. آآ بس أنا مقَلَّق أوي منها، و ومش عارف، يعني حاسس إن أنا خايف كده، لإن طبعًا الترقية دي هتبقى فيها معاها مسؤوليات كتير أوي، فأنا شايل شايل هَم المسؤوليات دي كلّها، وإن أنا لمّا أترقى آآ، م خايف إن أنا ممكن مثلًا ما ابقاش كُفْء أصلًا، أو، آآ، إن أنا أفشل فيها أو إن إن الموضوع ح غير إن أنا أفشل كمان، إن الشغل نفسه يبقى كتير عليَّ، آآ مسؤوليات بقى كتير اللي هوّ، آآ، ع طول ما أنا قاعد في البيت، كمان بقى اتص عارفة اتصالات بقى وكل حاجة اللي هوّ لإن تقريبًا ال ال الترقية دي كبيرة أوي، اللي هوّ هابقى مسؤول عن حاجات كتير أوي، عن عن سواء عن عن أشخاص، يبقى ناس كتير أوي شغّالة تحت مِنّي، وفي نفس الوقت ال المعدات بقى ونظام أنتِ عارفة، زي، آآ، حتّة خط إنتاج، اللي هوّ لازم مشغول لو حاجة وقفت والَّا اتعطَّلت، والَّا حاجة، أنا اللي مسؤول، أنا اللي في الوش. فمش عارف حاسس إن أنا مقَلَّق أوي ومتردد، مش عارف أقبلها، والّا أرفضها.
أيوة طبعًا أنا فاهمة قصدك، ومتفهمة طبعًا إن أنت قد إيه ممكن تكون متردد مِن خطوة جديدة في حياتك، خصوصًا إن هي واضح مِن كلامك، إن هيّ ممكن تضغط عليك، بشكل مِن الأشكال يعني. وأكيد أي خطوة جديدة تاخدها، لازم تفكّر فيها كويّس، ولازم تستشير اللي حواليك علشان تعرف توصل للحل الأنسب، واللي هيبقى مناسب ليك بعد كده. بس كنت عايزة أعرف منّك حاجة يعني الأول، آآ، هوّ أنت متردد ليه بالضبط؟ يعني هل الموضوع مؤثر عليك برّه نطاق الشغل على حياتك الشخصيّة بشكل يومي، والّا الموضوع على قَدّ الشغل وخلاص؟
بصي هوّ، يعني أنا كنت ب شايف مثلًا، ال اللي كان موجود مك مثلًا في الترقية دي، أو اللي هو ال المدير اللي كان موجود بصراحة ممب يعني م م معروض عليَّ آخد أبقى مدير في المكان. فالمدير اللي قبلي دوَّة، أو اللي هوّ، اللي كان موجود- هوّ مشي أصلًا- فأنا كنت شايف هوّ إيه اللي بيحصل له. يعني مثلًا معظم الوقت على طول شغّال، آآ مشغول جدًا، في مشاكل كتير؛ هوّ لمّا بتحصل أي مشكلة مننا إحنا كتحت مثلًا كفريق تحت، على طول ب بُصّي، أنتِ عارفة اللي هوّ إيه، بنرميها له كده؛ اللي هوّ يلّا يع مثلًا، كل واحد مثلًا معاه مشكلة بنتصل بيه، أي حد معاه مشكلة في المكان، سواء عارفة، يعني حتّى لو واحد متخانق مع واحد تاني، يعني مثلًا متخانقين مع حد مثلًا كده شدينا مع بعض في الشغل، مش عارف إيه، بنتصل بيه ده، اللي هو آآ أنا حاسس كده إن أنا لو كنت مكانه إن أنا أوقات كتير جدًا، كنت بابقى قاعد مع نفسي كده مثلًا باشوف اللي بيحصل، باقول والله فعلًا ربنا يكون في عونه، يعني مِن مِن اللي بيشوفه، هوّ هيلاقيها منين والّا منين؟! فال الموضوع كان صعب بصراحة، يعني حاسس إن أنا مش عارف مقلق إن أنا لو دخلت، هيبقى حاسس إن هيبقى عبء عليَّ أوي، مسؤوليات كتير بقى، خصوصًا إن أنا أنا بقى لي كتير أوي حاسس يعني مثلًا، شغال في مكان الموضوع إلى حد ما مريح شويّة، ف يعني اللي هوّ اتعودت على الراحة شويّة؛ اللي هوّ مش شاغل دماغي بأي حاجة، لو في مشكلة موجودة والّا حاجة، خصوصًأ مثلًا لمّا أرجع أروح مِن البيت، خلصت شغلي، روَّحت البيت، خلاص أنا باقفل تليفوني أصلًا، وبُصّي ما بافكرش في أي حاجة خالص، مهما حصل في الشغل، ما فيش مشكلة. غير المدير لأ، يعني إحنا إن إحنا كنّا بنشتغل شيفتات بصراحة، فأوقات مثلًا نبقى إحنا في شيفت بالليل، وتحصل مشكلة فنكلم المدير. أنا فاكر إن أنا م كلِّمتُه الساعة 2:00 بالليل، صحيته من النوم؛ كان حصلت مشكلة وفي ال موجودة في المكان، ولازم نكلمه مثلًا كده فاتصل، بس عارفة اللي هوّ عز النوم مثلًا كلمناه 5 دقايق، 10 دقايق، ورجع نام تاني، فأنا حاسس إن أنا عشان حد يكلمني بقى كده كل شويّة في ال في البيت، ما أعرفش أخد مثلًا راحتي، أو كده، حاسس هيبقى ضغطة كبيرة أوي عليَّ.
فاهماك. إمم. بيروحوا له، آه. أيوه. اهم. أيوه أكيد أنتَ معاك حق، هو أكيد فعلًا الموضوع هيكون ضاغطَك. بس يعني خَلّي بالَك إنّ مش لازم تجربتَك تبقى شبه تجربة المدير القديم، يعني كُلّ واحد فيكم أكيد ليه تجربة خاصّة مش لازم تبقى زَيّ اللي قبله. آآ، وكمان كُلّ واحد فيكم ليه ظروف تانية، يعني أنتَ ممكن تكون ظروفَك تسمح إنّ أنتَ ترُدّ مثلًا في أوقات مختلفة عنه أو كده فما تحسش بالموضوع ده أوي. بس خَلّيني يعني أتأكد إنّ أنا فهمت منَّك الموضوع صح، هو ده نفس المكان اللي أنتَ كنت شغّال فيه أصلًا بس هتترقّى فيه، وإلّا ده مكان جديد عليك؟
آه بالضبط، هو لا، لا، لا، هو هو نفس المكان، هو نفس المكان بالضبط، يعني إحنا يعني بُصّي أنا هاقول لِك هو ن ش الشغل عبارة عن إيه، عبارة مثلًا أنا كنت شغال زي في شيفت كده، فأنا، آآ، عبارة ع عدد كبير وكده، فعبارة إحنا ال البتاع بتاع 4 شيفتات أو أو زَيّ ما تقولي كده 4 مجموعات بنبدّل مع بعض، مثلًا شيفت بيشتغل الصبح من الساعة، آآ، زي ورادي كده من تم مثلًا من 8:00 ل16:00 وواحد تاني من 16:00 ل00:00 و وشيفت تالت من 12:00 ل ل8:00، فأنا لمّا أنا أنا شغّال في مكاني أنا باخد الشيفت بتاعي اللي هو عدد ال8 ساعات وباروّح بيتي وخلاص، لكن كمدير بقى هو مسؤول عن الكُلّ، يعني هو، آآ، آآ، هو عن يعني وأيّ حاجة أيّ مشكلة بتحصل أو ح كده بنكلّمه. وبرضه يمكن حاجة، آآ، يكون آآ، لأنه تقريبًا هو بياخد القرار بنفسه، اللي هو إحنا م آآ، كشغل كده، مش مسموح لنا كده أو هو مش سامح لنا بصراحة إنّ إحنا ناخد قرار، آآ خالص، اللي هو مثلًا لو في مشكلة مثلًا أو في عطل مثلًا حصل أو حاجة زي كده لازم نرجع له؛ لإنّ هو مش هنتصرف من نفسنا، لازم نرجع له. فعشان كده خلاص بيحصل مشكلة مثلًا في الليل من إحنا إحنا احنا ينفع نتف آآ، نعمل آآ، نحل العطل ده بصراحة من غير ما نرجع له، بس هو كان قال إيه آه هو كان حاطط قواعد وكده إنّ إحنا، آآ، آآ، ل لازم نرجع له، يعني ق قبل ما نعمل حاجة كده حتى لو هو نايم نصَحّيه. فأنا حاسس إنّ أنا، آآ لأ، أنا الموضوع ده هيبقى صعب بالنسبة لي، إنّ أنا عشان حد مثلًا كُلّ شويَّة بقى يصحّيني ما اعرفش، خصوصًا إنّ أنا بصراحة باحب النوم يعني، فحد ييجي بقى يصحّيني مثلًا بالليل بقى وإلّا يصحيني الفجر كده يقول لي: "في مشكلة حصلت." وإلّا "ال ال ال الخط وقف." وإلّا "الإنتاج وقف." آآ، ييجي مثلًا حد بقى من المدير بقى المديرين اللي فوق، فأحس إنّ أنا م ب بُصّي يعني الم موضوع هيبقى صعب بالنسبة لي.
اهم. أيوه، أيوه. اهم. تمام. اهم. من غير ما ترجعوا له، أيوه. أيوه. هتتضايق أكيد. اهم، أيوه، هو فعلًا أنتَ معاك حق، هو أكيد أنتَ عشان تنام مرتاح، لازِم ت لازِم تقفل تليفوناتَك ولازِم ما تردش على أي حد، لإن مُجرَّد إن حد يتّصل بيك في نُص نومَك ده هيقلقَك ويمكن كمان ما تعرفش ترجَع تنام تاني. وبرضو طبيعي خَلّيني أقول لك إن عقلك يفهم إن إن أنتَ شايف ظروف المكان اللي كان المدير اللي قَبْلك شَغّال فيه فأنت شايف الظروف وعارف إيه اللي بيحصل، آآ، طبيعي تكون خايف، دي كلّها مشاعر طبيعية وعاديّة. بس هو أنت كنت فكَّرت في الموضوع طيِّب من ناحية الإيجابيات والسلبيات بتاعته، يعني ح عملت كده زَي ما أنتَ بتقول إن أنا ممكن، آآ ألاقي حل إن أنا مثلًا ما أردش على حد، أقول لهم اتصرَّفوا براحتكم، فأنتَ فكّرت في الموضوع كده؟ إن أنا يعني ممكن لو على قَدّ موضوع النوم، المشكلة إن أنت تِقفل تليفونَك وتقول لهم اتصرَّفوا زي ما تعملوا وخلاص؟
قصدِك إن أنا آآ أحط قواعد جديدة يعني، إن أنا أخلِّيهم مثلًا أدّيهم الصلاحيات وكده إن هم آآ ي يشتغلوا من نفْسهم إن هو مثلًا ما ما يرْجَعوش ليَّ؟ آآ بصراحة ما فكرتش فيها يعني، إمم
إمم. أيوه بالضبط، يعني لمَّا تكون واثق فيهم، خلّيهم يعملوا كده فعلًا، أيوه.
آآ، بُصّي يعني أنا ما فكّرتش فيها بصراحة، بس يعني ماشي أنا ممكن ممكن أفكّر فيها إن أنا، آآ، حِتّة إن أنا أدّيهم الصلاحيات دي فهُمّ ياخدوا القرارات على طول مثلًا وما يرجعوش ليَّ، آآ بس أوقات برضه باحس كده إنُّه ممكن أنتِ عارفة، آآ ال مقلَّق برضو مثلًا لو خدوا قرار غلط والّا حاجة يعني، آآ مثلًا طبعاً كلها هتبقى في وشّي أنا، يعني حيقولوا مثلًا هو المدير اللي قال لنا خدوا القرار من نفْسكم ما ترجعوش ليَّ، ما تصحّونيش، فممكن تبان بقى مثلًا حتى فوق مثلًا لمجلس الإدارة وكده وشركة، آه هو هو اللي هو اللي مثلًا ال أنتِ عارفة المتكاسل مش عايز آآ، مش شايف شغله م عشان عشان ي مثلًا أنتِ عارفة يروَّق دماغه وكده فما بيتدخّلش أو كده وبيخلّيهم هم يتصرّفوا. آآ مش عارف يعني م و يعني أنتِ عارفة هم هم يعني أنا مش عايز أقول لِك إن أنا مثلًا مش واثق فيهم في الناس اللي موجودة لإن هم يعتبروا زمايلي برضو وموجودين دلوقتي يعني هم يعتبروا بس أنتِ عارفة اللي هو أ أنا دايمًا للأسف بافكر في ال في أسوأ الاحتمالات، اللي هو أنتِ عارفة ممكن أبقى ماشي شغّال الدنيا شغّالة مثلًا 99% كويّس أوي وتيجي 1% بس تحصل مشكلة صغيرة، عُطْل صغيَّر أوي، تقريبًا إن يمكن آآ، عشان ده اللي أنا باشوفه أصلًا في الشغل، بينسوا كل حاجة حلوة ويمسكوا لأ، هي دي الوحشة ده اللي أنت عملتها، لا أنت أنت أنت غلِطت غلطة كبيرة. للأسف ده نظام الشغل عندنا كده. ف ف مح بصراحة مقلّق، يعني حتة إن أنا مش عارف ممكن أعملها يعني، بس برضو مش عارف يعني ممكن أجازف بقى وأعملها وكده وخلاص واللي هو يعني واللي يحصل يحصل والّا إيه، والّا أرفض بقى الوظيفة خالص أصلًا وخلّيني في زي ما أنا وخلاص؟
اهم. كسول. آه. ما طبيعي هيحصل. بُصّ هو إحساسك وتفكيرك أصلًا بيقول قد إيه أنتَ شخص مسؤول، ودي حاجة كويّسة، أنتَ حابب تاخد قرار صح، فمش حابب تاخده كده ب بشكل سريع يعني، أنتَ حابب تفكر في كل حاجة ويهمك طبعًا إن أنتَ تكون شخص ناجح في شغلك. وعلشان كده يعني، حاجة حلوة إنّ أنتَ حتّى تبدأ ت تحط يعني إيه زي قواعد جديدة زي ما أنتَ قُلت كده. حاول كده تحط إنّ أنتَ إيه، مثلًا، آآ، آه وقت النوم للنوم، وقت الشغل للشغل، و وعَرَّف كده حتّى الإدارة الأعلى، يعني هو أنتَ طبيعي ما تكونش متاح 24 ساعة، طبيعي في وقت للأسرة، في وقت للنوم، في وقت للحياة الشخصية، مش الحياة مش كلها شُغل. برضه حاول تسألهم عن الموضوع ده قبل ما تشتغل، يعني أنتَ اقعد مع مع حد، مثلًا المدير الأعلى منك أو الشخص المسؤول عن الشغل بشكل عام واسأله: "هو حجم الشغل بيبقى قد إيه أو المسؤوليات اللي بتبقى على ال عَليَّ الجديدة هتبقى إيه وفرقها عن القديمة إيه؟". يعني أنتَ ما ترفضش من من بابها ولا تفتح من بابها ولا يعني لا ترفض ولا توافق بشكل صريح، لغاية لمّا تجمَّع معلومات كده على قد ما تقدر عن ال عن الشغلانة الجديدة دي وتقارنها بالقديمة وتشوف، هتكون مناسبة معاك والّا لأ.
آآ، ومعاكِ حق فعلًا، ممكن أعمل كده وأقعد أفكّر شويّة في الأوّل أو كده. بس أنا مش عارف يعني أنا أنا فكرت بصراحة إن أنا- زي ما تقولي- آآ، إن أنا أطلب منهم مثلًا، إن هم آآ يدوني، أنتِ عارفة اللي هوّ أ أ أجربها اللي هوّ أنتِ عارفة أجرّب مثلًا شهر والّا حاجة والّا شهرين بس مش عارف. و أرجع أقول إمم إچ ممكن تبقى حاجة وحشة في حقي إن أنا مثلًا، آآ، رجعت بصراحة إن أنا آآ، يعني دخلت وبعد كده مثلًا فشلت أو كده، لأ يعني أحسن لي إن أنا أرفضها مِن الأوّل خلاص، لكن حاسس آآ، آآ يعني أحسن مِن إن أنا أدخل شويّة و آآ، آآ وأفشل فيها وأرجع ومثلًا أقول رجعوني تاني؛ فهيبقى ده المدير اللي نزِل تاني، فمش عارف حاسس هتبقى صعبة شويّة. فأنا بصراحة مش عارف يعني يمكن أنا يعني بُصّي، أنا موضوع حتّة ال المسؤوليّة ده بصراحة يعني عامل لي آآ، يعني يمكن دي أكتر حاجة مضايقاني؛ يعني حتّة يعني حتّة ال اللي همّ يعني أنا لو لقيت لها حل بصراحة موضوع إن إن ال ما حدش مثلًا يصحيني كتير أو كده، ما حدش مثلًا إن أنا آخد وقت راحتي، إن هوّ رجعت مِن الشغل بقى خلاص أو كده، آآ، مش عارف يعني مش عارف ليها حل تاني والّا إيه؟
بُص، هوّ في البداية كده أنتَ لو خايف، حاول زي ما أنتَ قُلت كده تاخد منهم فترة فترة تدريب في الأوّل يعني، حاجة تجريبية. واطلُب إن حد يبقى معاك فأو في خطوة بخطوة، بحيث إن أنتَ تعرف أنتَ ماشي صح والّا غلط. كمان موضوع إن أنتَ يعني بيصحوك أو كده أو هيكون في غير أوقات العمل الرسميّة، حاول تديهم تعليمات واضحة، ولو حاجة كبيرة يصحوك في الوقت ده، يعني ما يلجأوش ليك غير لو الحاجة فعلًا همّ شاكين إن هيّ هتعمل خطأ أكبر مِن ال مِن اللي همّ متوقعينه. كمان حاول يعني ما ت ما تقارنش نفسك بالمدير اللي قبلك يعني، هوّ واضح قد إيه أنتَ متخوف، آآ إن هوّ يكون نفس الموضوع تكون مضغوط زيُّه وكده، لكن لأ، كل واحد فيكم لازم يبقى ليه طريقته، لازم يبقى ليه أسلوبه في ال في الشغل، يعني هوّ ممكن يكون مش بيستحمل حاجة أنتَ تستحملها والعكس صحيح. حاول كده ف في الأوّل تتكلّم مع حد مِن اللي ماسكين الشغل، واعرف هيّ إيه الحقوق والمسؤوليات المطلوبة منّك بشكل صريح. هل مطلوب مِنّي شغل برّه ساعات العمل؟ لو قالوا لك آه، يعني حاول توصل معاهم لحلول إن ماشي أنا هاحاول إن أنا أخليها في الحاجات الكبيرة بس لكن مش بشكل عام، لأن ده هيكون بيضغط عليَّ، وشوف همّ رأيهم إيه وبناءً عليه قرر.
بصراحة ده حل كويّس أوي بصراحة يعني، م ماشي أنا ممكن أعمل كده فعلًا، ممكن أتكلّم معاهم فعلًا في الحتّة دي، اللي هو لأ، يعني م إن أنا الشغل مثلًا معظم الوقت اللي هوّ لأ، عدد ساعات الشغل اللي هوّ العاديّة خالص، اللي هوّ 8 ساعات في النهار، ولو في حاجة كبيرة بس يكلموني أو كده، يعني، فعلًا معاكِ حق، ما أعرفش الفكرة دي ما جاتش في دماغي، إن همّ يتصرفوا في الحاجات البسيطة بس، اللي هيّ م يبقوا متأكّدين 100% إن هي ما تسببش غلط، و وأبقى متّفق فعلًا مع الإدارة على كده علشان ما ييجوش آآ مثلًا يعملوا بيبقى حاجة بسيطة مثلًا أو كده ويغلطوا فيها ويقولوا أنت السبب. ف والحاجات الكبيرة مثلًا أو حاجات معيّنة مثلًا ممكن أتفق معاهم عليها، إن همّ وقتها آه يكلموني. آآ، بجد دي فكرة حلوة أوي وأنا ممكن أعملها. آآ، بجد أنا متشَكّر جدًا ليكِ بصراحة على النصيحة دي. أنا مبسوط جدًا إن أنتِ، آآ، قُلتِ لي الفكرة دي بصراحة، وشكرًا جدًا ليكِ.
بالضبط. اهم. بالضبط. لأ العفو، على إيه؟ أنا دايمًا موجودة وفي خدمتك في أي وقت تحتاجه.